Ya, karena kan, mungkin di daerah tersebut tuh, yang kamu mau tempatin itu kan, eee, agama Islamnya kuat, gitu ya. Eee, mungkin ada yang keterpaksaan juga, jadi setelah keluar dari situ ngerasa pengen bebas, gitu kali ya. Nah, kalau dari segi transportasi itu gimana tuh, di sana kalian? Apakah dia juga ngajarin kayak ini, naik ini, naik ini, kan aku gak tau transportasi di sana apakah kayak di sini ada angkot atau ojek. Di sana gimana dulu kamu?
Benar. Heeh. Hmm. Oke, kalau kalau komunikasi eh, komunikasi, kalau transportasi di sana, Kak, itu terkait kayak bus ya, bus trans kotanya, itu memang ada, cuman ini, Kak, enggak tepat waktu gitu jadi memang terkadang kita itu kalau misalnya mau naik, itu terkadang heeh, terkadang jadi telat, gitu kan. Nah, memang ngakalinnya kebetulan aku udah difasilitasi, Kak, terkait kendaraan, jadi aku nggak heeh, punya motor pribadi, jadi aku nggak naik transportasi umum itu. Tapi aku pernah nih, Kak, nyoba nih ya sama temen kuliah aku, jadi kita itu kemarin itu semester 5, jadi kita magang di salah satu kantor, ya kan. Kantornya itu depannya ada halte untuk trans kota, kita mikir kayak, "Eh, ayo dong kita main-main sekali-kali naik trans kota dong!" gitu kan. "Masa kita udah lama di sini nggak naik?" Naik dong kita, Kak. Kita 1 jam, Kak, nunggunya cuman mau ke lokasi yang kalau kita naik motor 15 menit.
Mhm. Oke. Heeh. Kalau kuliah kan harus tepat waktu kan? Heeh heeh. Terus ngakalinnya gimana tuh? Udah motor. Tapi? Heeh. Mhm. Oke. Mhm. Lalu? <chuckles> Ya Allah, ya ya ya ya udah, setelah itu udah nggak efektif nggak pernah lagi tuh ya?
Jadi se heeh. Nah, pernah lagi kita kayak, eee, "Nggak usah" kita sampai kayak, "Ayolah, udahlah lama lama banget ini," gitu kan. Terus kayak, "Ih, janganlah nanggung nih, kita udah nunggu, masa udah nunggu lama," gitu. Jadi kita bener-bener nunggu, sedangkan kita nggak tahu jam berapa dia sampai, nggak ada informasi dari Google juga nggak ada, di haltenya juga nggak ada, jadi kan sangat kurang, minim informasi itu, makanya, Kak, pengguna di sana itu kayaknya masih kurang, makanya lebih kayak enaknya itu pakai Honda sendiri.
Eee, heeh. Iya sih. Mhm. Iya, betul sih. Betul betul betul. Transportasi sendiri ya? Honda sendiri, oh, Honda bilangnya Honda ya? <laughs> Apa apapun itu mereknya Honda di sana. Mana Honda kamu gitu ya? Mana Honda ke ke ya? Tadi katanya kamu ya? Ke, Mana Honda ke? Eh, tapi, eee, kamu kan udah deket sama dia nih, kayak sering, eee, diajak kamu pernah main ke rumahnya juga gak sih? Dan, eee, diajak makan gitu atau ikut ke festival-festival budaya sana atau adat-adat sana, itu pernah juga gak ada pengalaman kayak gitu?
Oh iya, orangnya sana bilang Honda, motor Kak, motor sendiri. <chuckles> Iya, apapun apapun. Iya. <chuckles> Ke ke, Honda ke mana? Heeh. Oh. Mmm.